Actually, lagi kaming nasa meeting lahat. Tapos may mga times na nagbibiruan na talaga kami before pa. Pero hindi lahat nakikisali. So parang may mga pagkakataon pa rin na makilala 'yong iba. So ako alam mo, pagdating kasi sa mga ganiyan madali naman akong makisama. Though minsan parang tinatansya ko rin, kasi 'di ba may iba na parang hindi naman gano'n ka-open para makilala ka, gano'n. May mga gano'n, eh. So dapat talaga parang tantyado mo 'yong mga tao. Pero ang saya, kasi nga sabi mo nga, 'yon nga, parang kahit diverse 'yong 'yong culture ng bawat isa, alam mo 'yon, ang galing kasi 'yong 'yong sobrang proud ako do'n sa grupo namin, do'n sa friendship namin, do'n sa circle of friends namin na kumbaga kami 'yong para kasing pinaka makulit na hindi namin kinontrol 'yong mga sarili namin. Siyempre may iba man sila kontrolado nila 'yong galaw nila kasi siyempre, 'di ba, kailangan professional pa rin, gano'n. So kami, parang kahit na gano'n, kumbaga professionally na gano'n pa rin kami pero pinakita rin namin 'yong side namin na medyo quirky, ganiyan. Medyo makulit, na alam mo 'yon hanggang ngayon, Diyos ko hindi natatapos 'yong kwentuhan namin. 'Yong 'yong alam mo 'yong pagko-concert ko, hindi nila hindi nila nata hindi nila makalimutan. Mga swimming namin, sa mga activity. So 'yon, ang saya-saya lang pero 'yon nga, parang ang dami ko ring natutunan sa mga sinabi mo, dahil 'di ba siyempre hindi lang naman ito 'yong last. Kumbaga may mga susunod pa ng mga outing, ganiyan kasama sila. So mas siguro, mas lalaliman ko pa 'yong pakiki pakikitungo sa iba, para mas makilala ko pa sila kasi siyempre iba iba iba pa rin 'yong pakikitungo ko sa circle of friends ko, eh. Parang sa kanila medyo mababaw, pero next time lalaliman para alam mo 'yon, para mas makilala ko sila ng lubusan.
Mm, okey. Oo. Mhm. Oo, siyempre. Oo, oo. Yes, oo. Oh. <chuckles> Oo. Oo, mhm. Oo. Mhm. <laughs> Oo. Mm, dami pa. Mm. Oo.